إحنا لأ، الناس حسّي يعني إحنا ما وضّحناش، بس هُم شكّوا في حاجتين، يا إمّا إحنا حرامية وجايين ناكل كده نِشبْرق على نَفْسنا كده في الأكل وخلاص نعمل آه، رايحين آه، آه، يا إمّا إن إحنا فعلًا رايحين فرح غل يعني الفرح اللي إحنا رُحْناه ده غلط أصلًا بس هُم يعني صدقوني لما قُلت آآ، إن أنا ابن عم العريس وبتاع، لإن فعلًا أنا كنت مش <tsk> الناس هناك بتعزم عليك بقلبها، يعني فعلًا كله بي بيقول لك تعال ويلّا وناكل مع بعض وإحنا صُحاب بلد واحدة وبتاع، فالناس فعلًا بتحب ال بتحب الناس ت تيجي لها وتتعازِم على بعض وكده، ف
آه، بِتتْسلْبطُوا يعني آه، كده بت داخلين في الخَباثة و آه. إمم. إمم، إمم. هو الجميل في ال في المواقف ديّة إن ال في الصعيد بالذات إن البلد كُلّها بتاكل، يعني الفقير والغني قريب العريس مش قريبه كل الناس ب بتاكل يعني آه، يمكن آآ، شوية هُم إدّوا لك بقى مكانة أو إدّوك أشغال تعملها على اعتبار إنك أنت قريب العريس فما فيش حَرَج يعني، توزّع الأكل ت تلافي الناس ال الحاجات اللي زي دي آآ، توزّع الساقع مثلًا ف يعني كل ده من الحاجات اللي هي إيه، ال المَنوْط بيها الناس اللي هُم أهل ال أهل العريس و واللي منه يعني، ف آه، فده يمكن اللي خلّاهم إيه، يتحمّسوا معاك ب بزيادة شوية طيب وتفهّموا الموقف في الآخر والدنيا مِشْيت تمام، يعني و وأكلتوا مرّتين واتبسطْتوا <laughs> آه، وقضيْتوا
كُلّه. بالضبط. بالضبط. آه، أكلنا مرّتين، ده إحنا كنا ما يعني اتْمليْنا خالص في موضوع الأكل ده، ما يعني أصل عيْب هناك إن أنت تروح آآ، عيْب هناك إن أنت تروح آآ، الفرح وما تاكُلش، ده يبقى عيْبة بالنسبة لهم يعني آه، مُصيبة.
أيوه. آه، دي كبيرة أوي دي آه، كبيرة أوي آه، كبيرة أوي. طيب ال الموقف دوّة عامةً آآ، يعني خلّاك تشوف ال المجتمع بتاع الصعيد ب بشكل تاني؟ يعني خلّاك ت تشوف حدود الكرم عندهم بقى، و وح وحدود البهجة وال وال والفرحة اللي دايمًا يعني بنسْمع عنها في ال في نشوفها في الأفلام والحاجات اللي زي دي، هل لمّا عِشْتها حسّيت بشُعور مختلف؟
طبعًا، آه.

إحنا إحنا بُص خلعنا بالتدريج يعني في واحد خلع وج قُ قُ قُلت له: "خُش على العربية على طُول، وكُلّ واحد يخش يعني إيه، يخ يعني يدخُل على العربية وي و ويستنى الباقي لحد ما ال ال المجموعة تتجمع خالص". لحد آه، آه أنا رايح أجيب حاجة من العربية وجاي أنا رايح أجيب ال مش عارف ت ال الشاحن مش عارف إيه، كُلّ واحد بيحاول يجيب حاجة من العربية، واللي بيخش على العربية ما بيطلَعش منها خالص. <laughs> بس آه، آه، ف آه، آه خَلع. فأنا يعني ات اتجمّعنا، أنا كنت آخر واحد. فقعدت أجري يعني في واحد قعد ينادي عليّا وأنا قعدت أجري بقى، عملت نَفْسي إيه أطرش مش مش سامع حاجة، وكملت طريقي بقى. و ودخَلت على العربية، دخَلنا على العربية.
آه اللي هو رايح أجيب حاجة من العربية وجاي. آه. آه خلاص أيوه أنا آه. ده كده اتكتب له النجاة خلاص. آه، جميل. وطيرت أنت بقى آه. إمم، رُحت بقى الفرح التاني والّا آه.
رُحنا آآ الفرح، الفرح الأساسي رُحناه بقى.
آه. رُحت بعد خلاص بعد ما الدنيا قرّبت تخلص يمكِن خلاص أنت يعني أنت أكلت وشربت ووزعت الأكل وسلِّمت على الناس، عملت كُلّ طقوس في الفرح في ال <chuckles> في الفرح الأولاني يعني آه، تمام.
و أ أ أ بالضبط، بالضبط. آه، آه. آآ ساعتها رُحنا الفرح التاني و وصاحبي قعد يقول لي: "إيه"، صاحب الفرح يعني العريس، "إيه اتأخرتوا ليه" ومش عارف إيه، قُلت له: "ده الطريق والله"، ومش عارف "و الزحمة وال والبنزين قَطع"، وعمّال أجيب له أي أي مخرج للموضوع ده.
آه حكيت حكيت له بقى على ال ال على الموقف التاني؟
ما هو الموقف التاني اتكشف بطريقة يعني فظيعة. إحنا قعدنا في الفرح بتاع صاحبنا ده. آه، ده لسه الضحك جاي أصلًا، لسه.
برض آه يعني ده ده آه، آه. أيوه اتكش اتكش آه ده ده لسه آه، لسه ما لسه ما قلناش الضحك أساسًا. طيب قُل لي بقى حصل إيه حصل إيه بقى؟ <laughs>
آه. <laughs> ساعتها ب أول ما قعدنا في الفرح لقينا كُلّ الناس اللي كانوا في الفرح القديم جايين يسلّموا ع

أيوه. طيب عملت إيه بقى بعدها يعني يعني أنت كده في موقِف لا تُحسد عليه. يعني يا إمّا توضّح لهم كده الموضوع بالراحة وتنسحب بهدوء، <laughs> يا يا إمّا هتاكل عَلقة يعني، <laughs> فاهمني؟ ما حدش كَلها قبلك، آه، أيوه. عملت إيه بقى ساعتها؟
آآ <laughs> سخنة. <laughs> آآ، بُص أنا أنا ساعتها آآ، رُحت قعدت في المطبخ شوية، قعدت بقى ألافي ويالّا يا جماعة وفرح أخونا مش عارف مين ويالّا، وحاولت أعمل نَفْسي متفاعل على قد ما أقدَر، و وبتاع، لحد ما إيه كنت سبحان الله كُلّ ما أحاول م يعني كُلّ ما نحاول نهرَب من الموضوع ده، نلاقي الناس بتقول لنا تعالَ، تعالَ، مش عارف سلّم على آآ، الناس والناس كُلّها تسلّم عليّا، هُم أصلًا مش عارفينني بس يعني إيه، <tsk> عمالين يسلّموا علينا كده إحنا الدنيا ماشية ما في فرح بقى آه. ده والناس تعرّفني على الناس تقول لي ده ابن مش عارف ابن أخو عم العريس، ناس بقى علاقات غريبة. و و وفعلًا آآ، ال ال يعني ال ساعتها إحنا كنا م مش عارف متماسكين الضحك بطريقة، مش عارفين يعني إحنا كُلّ ده أصلًا في مكان غلط.
أيوه. واهي الدنيا ماشية، ولا أنت عارفهم ولا هُم عارفينك بس آه، آه، أيوه، أيوه. ما هو لازم تت ما هو لازم لو ما تماسكتش لو ما تمسّكتش هيحصَل هيحصَل مشكلة يعني اللي هو آه يعني آه. طيب عملت إيه بقى بعدها يعني أنتم بعد بعد ما خلّصتوا بقى ملافات الأكل والحاجات اللي زَي دي، إ إيه اللي حصَل بقى بعد كده؟ إيه اللحظة اللي انكشفت فيها الأمور، و و وعرِفتوا تخلَعوا إزاي؟
هنتفضح، هنتفضح، هنتفضح.

آآ بُص، هو أكتر موقِف بصراحة يعني خلّانا نضحك، إحنا كُنّا ك حتّى بنفتكره لح لحد دلوقتي. كُنّا رايحين فَرَح آآ تَبَع واحد قريبنا في البلد في يعني إحنا في في قرية كده.
حلو. جميل.
آآ المهم، رُحنا بالعربية مع بعض ودخلنا فَرَح وقعدنا و و وشربنا ال الساقع زي ما بيقولوا، إحنا من الص في الصعيد يعني، شربنا الساقع وقعدنا بقى ورَّحبوا "إزيكم، عاملين إيه؟" واتكلِّمنا مع الناس. في الآخِر آآ اكتشفنا إن إحنا م في فَرَح مش هو الفَرَح اللي إحنا نازلين عليه.
إمم. جميل. آه، آه. يا نهار أبيض! فَرَح تاني خالص، مش فَرَح صاحبكم.
آه، والناس آه، والناس عازمة علينا بالغدا والشُرْب والأكل وال و و ويعز و يعني وبيعزموا علينا بقَلْب، فاللي هو إيه <tsk> إحنا إحنا قاعدين فين؟
آه. حلو. طَب أنتم بقى كان موقفكم إيه بقى؟ يعني أنتم <laughs> يعني أنتم فاهم، أنتم رُحتوا فَرَح حد تاني و وقعدتوا وأكلتوا وشربتوا وآه، يعني آه.
إحنا ده آه، آه. آآ إحنا ساعتها كُنّا دخَلنا وم ما سألناش حتّى الفَرَح ده تَبَع فَرَح الفُلان الفُلاني، دخَلنا على طول، قُلنا أول الف الفَرَح هيعملوه أول البلد وبتاع فدخَلنا، فلقينا الناس كُلّها عمّالة تقول لي ت يقولوا لي أنا مش عارف كانوا ماسكين فيّا أنا: "أنت إيه تَبَع العريس والّا العروسة؟" <tsk> أنا مش عارف، آآ قُلت لهم: "لأ، أنا تَبَع العريس، أنا تَبَع العريس.". فلمّا اكتشفت إن إحنا في فَرَح مختلف
أيوه. أيوه. دايمًا كل شوية حد يسألك على ال على الموضوع ده.
<tsk> راح لقيت الناس بيقولوا لي: "مش أنت قريب العريس؟" قُلت لهم: "آه، آه، أيوه أنا ابن عمّه." يعني عارف باحاول أجم "ابن عمه، طَب يالّا، يالّا خُش يالّا على المطبخ على طول يالّا لافي الناس." قعدوا يقولوا لي بقى "خُش المطبخ ولافي الناس وهات الأكل واعمل الأكل مع الناس." <tsk> وأنا أصلًا يا جماعة ده مش مكاني أنا أصل
آه. ما لا مشكلة دي آه. ده أنت ب بقيت صاحب الفَرَح خلاص، بقيت صاحب يعني <chuckles> ابن عمّه يعني وأنت اخترت صِلَة قرابة يعني اللي هو خلاص ابن عمّه واقف كده خُش. أ
بقيت بقيت <chuckles> أي فإحنا فأنا دخَلت جوّه ولقيت واحد صاحبي من إحنا كُنّا 4، دخَل معايا، ومش قادرين نمسك نَفْسنا من الضحك ومُحرَجين إحراج فظيع. يعني إحنا
أيوه. أيوه. مش عارف تفسَّر لمين الموضوع يعني هتقول له مين؟ يعني آه، آه، فاهمني، آه.
مش عارف أفسَّر لمين، إحنا قاعدين في فَرَح مش فرحنا.